बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए मैं सूरत में ही मतलब अ, सूरत जब भी जाती हूँ अपने घर, तो हमेशा स्ट्रीट फूड जैसा होता है ना कि शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना? कि देखिए पिज़्ज़ा-बर्गर और ये ज़ जो चीज़ें हैं मोमोज़-वोमोज़ हर जगह मिल जाती है कहीं न कहीं। पर मुझे लगता है कि जहाँ आप जा रहे हो, तो आप वहाँ की याद वहाँ का साँस्कृतिक अ, पहचान जो है कहीं न कहीं खाने को लेकर के वो ट्राई करना चाहिए कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें ब अ, बड़ी पसंद आती हैं और ये बेसिकली सूरत का ज़्यादा अ, स्ट्रीट फूड है कहीं न कहीं, तो इसको न बेसन से बनाया जाता है। इसको ना मतलब भाप करके मतलब होता है ना अ, उसको पानी-वानी दे कर के इसको मसाले सब जो भी है, अ, जीरा पाउडर, नमक ये सब सब डाल करके भाप, मतलब ये गीला-सा होता है ये। आपने खाँडवी खाया है क्या कभी? अ, वो भी बेसन से ही बनता है उसमें ना अ, लाफ़िंग अ, वो बनता है क्या वाई-वाई जो होता है ना, वो डालते हैं उसमें कुछ। वो भी खाँडवी एक अलग डिश होती है। फिर अ अ, क्या कहते हैं अ, ढोकला जो होता है उधर ब काफ़ी फेमस है, जलेबी-फाफड़ा हम लोग बहुत खाते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं। मतलब मैं बहुत सारी अ, संस्कृति में रही हूँ कहीं न कहीं तो मुझे बहुत सारे डिशेज़ पसंद आते हैं। और म अ, मुझे फूड ट्राई करना बहुत पसंद है कहीं न बचपन से ही। <laughs> जी।
बिल्कुल। जी। सही कहा। अच्छा। हुँ। जी। हुँ, बिल्कुल। <laughs> जी, वो आपकी बातों से लग रहा है जितने चुलबुले अँदाज में आप बता रही हैं ना कि आप को ये चीज़ें कितनी पसंद आती हैं तो हाँ, मज़ा तो आता है देखिए। अच्छा तो क्या मतलब सिर्फ़ आपको अ, रेसिपीज़ ट्राई करना पसंद है या बनाना भी पसंद है? बनाना पसंद करती हैं आप कुकिंग करती हैं?
<chuckles> <laughs> सच बताऊँ ना तो मतलब 10th तक तो मैंने कभी किचन भी नहीं गई थी क्योंकि मेरी फैमिलीज़ कभी व वैसे अलाउड नहीं है, जो भी कहो मतलब कभी टाइम नहीं मिला मुझे। और उसके बाद ना हॉस्टल्स हॉस्टल हॉस्टल में ही रहने लग गई, उससे पहले भी हॉस्टल में ही रही थी। अ, बट ऐसा होता है ना कि छुट्टियों में आया है फिर कभी गई तो फिर कभी भी टाइम नहीं मिला। बट 11th क्लास में जब थी ना तब मेरा लॉकडाउन लगा था कहीं न कहीं। तो उस टाइम पे ना जब घर पे थे तो ब सारे लोग ना बड़ा ट्राई कर रहे थे फूड्स की अच्छा ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं। तो मैंने कोरियन अ, फूड्स कुछ ट्राई किये थे कि कोरियन बनाना सीख रही थी। थाई फूड्स कुछ बनाया था मैंने। तो उस टाइम पे कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसमें मैं ट मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ कुकिंग कर रही थी। और वैसे तो हॉस्टल का जुगाड़ू कुकिंग तो हमेशा मतलब अ, करती थी मैगी मैगी बनाना, कॉफी बनाना वो होता है, या झालमुड़ी कुछ इस टाइप का कुछ बना लेना, और अब तो मैं इतनी प्रो हो गई हूँ ना केटल में बनाने में कि अब कुछ भी दो मैं सब कुछ केटल में बना सकती हूँ कहीं न कहीं।
जी। हाँ, हाँ। जी। ओह! अच्छा। जी। बिल्कुल। अ, हाँ। जी। <laughs> हाँ जी, अच्छा तो क्या-क्या अभी तक ट्राई किया आपने केटल में बनाने का? अभी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि कभी-कभी ना, परिस्थितियों से हम सीख जाते हैं। तो अ, क्या बनाया है आपने अपने हॉस्टल स के टाइम पे अपने केटल के अंदर?